وكمان يعني في ناس بتفضّل الواتساب؛ لإنه فيه خصوصية بتبقى كبيرة جدًا، آآ أنتِ بقى شايفة الموضوع ده إزاي؟ و وأنتِ أصلًا بتحبي كده والّا مثلًا آآ، بتحبي مثلًا إن يبقى مثلًا حد أنتِ ما تعرفهوش تخشوا تتكلموا سوا وكده والّا؟
آه. لا، لا خالص، أنا مش من الشخصيات اللي اللي لو أي حد دخل يكلمني ه هاتكلم معاه و لأ، طب أنتَ ما تعرفنيش داخل تكلمني ليه؟! بدليل إن رسايل الOther عمومًا في الفيسبوك مليانة يعني اللي هو مش هارُد أنا أنا مش هاتكلم سواء أنا عارفاك مثلًا من بعيد، أنا مش هاقبلك ومش هاتكلم معاك.
إمم، منطقي برضه آه. آه. امم. ياه! ده حتى لو عارفاه من بعيد ما بتقبليهوش، جحود ده.
لو عارفاه أصل، أيوه أصل في الواحد اتحط في مواقف غريبة، يعني say مثلًا الولاد اللي كانوا معاك في الفصل، مجرد ما دخلت الكلية، لأ خلاص مش عارفة هم راحوا بلد تانية، والَّا ايه اللي حصل فيهم، بدأوا يبعتوا لكل البنات اللي كانوا معاهم، في إيه يا جماعة؟ <giggles> فلأ يعني
امم. <giggles> ده ده لو لسه فاكراهم يعني <giggles> آه، هو فعلًا باحس إن في ناس بتستغل أصلًا الفيسبوك وال وتطبيقات السوشيال ميديا عمومًا، آآ، في ناس كتير أوي بتستغلها عشان، آآ، يتعرّفوا على بنات أو أو يتعرفوا على ناس كده بشكل فَظّ، وممكن في ناس كتير ما تتقبلوش، أنتِ بقى شايفة الموضوع ده إزاي، و وإزاي ممكن نقلل منه؟
امم. بالضبط. والله هو لو كل واحدة احترمت نفسها وكل واحد احترم نفسه وبدأوا يعني يفكروا كويس في الخطوة قبل ما يعملوها، بالذات إن هم بيبقوا عارفين بعض من بلد واحدة يعني، طب أنت يبقى شكلك إيه لما أنا أشوفك في الشارع؟! هتحس بإيه إن أنا أنت شخص أهبل sorry في اللفظ يعني، أنتَ داخل عمال باعت كمية رسايل لواحدة أنت عارف هي مش هترد عليك، ف فبجد باحس المواقف غري
<laughs> أكيد، آه. عندِك حق. <giggles> امم، أو وفي ظاهرة كمان منتشرة على إنستجرام مثلًا يقعد يعمل Follow ويشيل الFollow يعمل Follow ويشيل الFollow عشان يظهر لِك كذا مَرّة في ال في هل حصل
ما أعرفهاش دي الحمد لله، ما حص ما حصلتش عندي الحمد لله.
طب هل حصل مثلًا معاكِ موقف بقى زي ده مثلًا أو شبه ده مزعج، آآ، بشخص مثلًا مستفز، كل شوية أنتِ مثلًا تمسحيه من حتة يطلع لِك من حتة تانية؟